Yani, işte, iii, çözüm odaklı bir, eee, geri bildirim mi, işte, ya da saldırı mı, yani onu orada anlıyorsun. Yani, "Sen böylesin." yerine "Bunu böyle yaparsan, eee, daha iyi sonuç alabilirsin." demenin, ikisinin de sonucu aslında "Bir işi yanlış yapmışsın." demek ama birinde, eee, "Sen daha iyi olabilirsin.", diğerinde ise "E, sen zaten iyi değilsin." var. Yani, hani, b o çizgi gerçekten orada, e, önemli yani. M geri Ya bir de ben şeye de inanıyorum. Şimdi <clears throat> biraz senin sorduklarını da, eee, anlatacağım ama, hani, genel bir çizgi olarak mesela geri bildirimin, eee, bir sürekliliği olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela, yılda 1 geri bildirim bence, eee, yeterli değil. Eee, mesela kısa, düzenli geri bildirimler, örneğin, işte, haftalık olabilir, emm, aylık olabilir ya da 15 günlük olabilir. Hem, iii, aslında güven sağlar hem de, eee, gelişimi, iii, arttırır diye düşünüyorum. Yani, insanın gelişimini, eee, hızlandırır. Ekip içinde, işte, geri bildirim alışkanlığı oluşturulduğunda iyileşip daha açık hâle gelir diye düşünüyorum. Yani, hani, bir sorun olduğunda geri bildirim değil de iyilerin de sürekli geri bildiriminin yapılıyor olması gerekiyor. E, dolayısıyla sen zaten haftada 1 geri bildirim alıyorsan, iyisini de kötüsünü de diyeceksin ki, "A, bu bizim iş yapış şeklimiz. Biz doğruyu yapmak için bunu yapıyoruz." O yüzden de olumsuz geri bildirim aldığında da, eee, çok fazla etkilemeyecek. Geri bildirim demek ne zor bu arada, ya. İkisini yan yana söyleme <laughs> Yani, çok söylediğim için bir an fark ettim ki <chuckles> arka arkaya söylemek gerçekten, eee, şey yapıyor, eee, zorluyor, yani. Emm, onun dışında Hı.
Hımm. Neye? Ha, evet. Değil mi? Evet. Çok haklısın. A, evet doğru. O tarafta Hı hı. Geri bildirim, değil mi? Geri bildirim, geri bildirim. Emm, evet. <chuckles> Evet, evet, evet, evet. Emm Zorlayıcı, evet, eve Dediğin gibi aslında o tarafta Eee, haklısın aslında, yani, çünkü, eee, yani, ne bileyim, yılda 1 geri bildirim vermek, eee, hani neyi hatırlıyorsun ki? Hani, eee, hangi yanlış ya da hangi doğru ya da "Ben onu yaptığımı unuttum." falan, eee, gibi bir şey de olabilir. Çünkü, eee, ne tarafa d göre, yani, o bir süreç olduğu gibi, dediğin gibi, o süreçte aslında iyileşmek, eee, kötüleri yapmak ya da iyileri böyle, eee, aslında ödüllendirmek de denilebilir buna, eee, diyebiliriz. Hani, evet, hani, iyi gidiyorsun, ııı, şöyle, kişisel gelişimin de şöyle, böyle. Eee, o tarafta o geri bildirimi almak aslında çok kıymetli ve, aaa, emm, diğer o ekip, emm, takım çalışmasını arttıran da bir şey. Ve aslında orada ilişkileri de koruyor bazen. Eee, işte, müdürünle hani, şey, insan böyle değerli olduğunu hissediyor. Hani, iyi bir şey yapıyorsa.
Evet. Hı hı. Evet. Tabii, tabii. Güven, eee, sağlıyorsun, yani.
Aynen öyle, güvenle sağlayabiliyor.